حلو، 30 كيلو. طيب آمم، أنت ممكن مثلًا أنا يعني أفتكر ممكن إنك لو قدرت إنك تجيب scooter مثلًا أو مش هاقول لك مثلًا عجلة. ال
امم. امم، أنا جنبي المترو، أنا جنبي المترو ممكن أركبه هيوصلني يعني يعني أقل مثلًا يعني بس مش عارف حاسس إن هابقى باتعب أوي يعني تنصحني مثلًا آآ مرتين في اليو الأسبوع، و3 مرّات كده أركب المترو يعني هاوفّر شوية؟
أو مترو طب حلو. بُص بُص هو أنا أعتقد حلو. ما هي هتكون نفس الم يعني ما أنت هتدفع برضه ما هو أنت راكب مترو رايح وجاي، آمم، فهي برضه أنت إيه رأيك مثلًا في فكرة scooter؟ حتى فكرة الscooter في ال في الزحمة آه، وف لأ، هو حتى هتجيبه هتجيبه بالكهربا لأ الscooter اللي هو ال ال العجلتين ده، و بالكهربا اللي هو ده فكرة آآ وب هي هيسلك معاك بقى في ال في الزحمة والكلام ده ومش هتستهلك بنزين كتير، هو الكهر يعني هو بطارية برضه مش مش هيشحن كتير يعني فبالتالي أعتقد هيوفر معاك آآ من العربية، العربية بتستهلِك بنزين كتير، وطبعًا العربية بقى آآ مشاكلها في الركنة، لأ في فأعتقد دي هتوفر معاك في البنزين شوية برضه.
امم. امم، امم. امم. آه، فكرة حلوة آه، صغير كده وبيسلك وما بياخدش بنزين كتير آه. فكرة جميلة جدًا على فكرة، امم، ما ما فكرتش فيها قبل كده. إمم، امم. آه. أيوه، أيوه، أيوه. امم. امم. امم. فاهم، فاهم، فاهم. امم. امم. تمام. امم. امم، امم، امم، تمام. طيب أنا هافكر في حوار توفير الوقود دوّة و وممكن أجيب الscooter ده فكرة جديدة عليَّ الصراحة و وأنا فعلًا أنا أنا استفدت منك جدًا وفعلًا هاحاول أعمل بنصايحك وهنشوف إيه اللي هيحصل وشكرًا ليك جدًا.
إمم.